Hi, bạn ơi, thì ngày hôm nay á mình muốn nói chuyện với bạn, để mà nhờ bạn cho mình một vài cái lời khuyên về cái câu chuyện là mình luôn cảm thấy lạc lõng ở những cái buổi tiệc á bạn. Thì nó là như vầy nè bạn, thường á mình, kiểu, là một người, kiểu, rất là hướng nội nha, bản thân mình cảm thấy giống như vậy.
Ừm. Ờ, à. Ờ, mình hiểu. Ừm, ừm, ừm, mình hiểu
Và thường á, đối với những người mà mình quen á, thì mình, kiểu là, rất là vui vẻ luôn, nói cỡ nào cũng nói hết, ráp lại với nhau là nói bao nhiêu thì cũng nói được. Nhưng mà thường đến những cái nơi đông người mình không thích, nên là thường á mình cũng ít đi những cái hoạt động cà phê cà pháo này nọ các thứ lắm. Nhưng mà đôi lúc á, thì bản thân mình lớn rồi mình cũng sẽ có những cái mối quan hệ xã hội, những cái buổi tiệc như là tiệc cưới nè, ờ, tiệc công ty, team building các thứ. Thì khi mà đi tham gia những cái buổi đó, <tsk> mà vô tình cái buổi đó mình không gặp quá nhiều người quen, à, thì mình rất là dễ bị lạc lõng, ờ, lạc lõng liền bạn và mình cảm thấy mình rất là muốn rời khỏi cái buổi tiệc đó nhưng mà nó rất là khó, tại vì sao, tại vì mình còn phải có, ờ, bạn bè các thứ. Ví dụ như dự đi dự đám cưới thì mình đâu có thể nào mình muốn đi về là mình đi về được đâu, đúng hông? Đó, nhưng mà ngồi lại thì mình cảm thấy rất là buồn, mình buồn đến mức mình ăn không được, mình uống không được, và mình rất là sợ cái cảm giác không xung không gian xung quanh nó có những cái tiếng ồn, nó như cái ong vò vẽ bên tai vậy đó. Và lá làm cho mình nhớ nhung cái cảm giác yên tĩnh khi mà mình ở ở nhà. Thì bạn nghĩ như vậy là nó có là những cái triệu chứng bình thường hông? Và, ừm, có cách nào để mà mình có thể hòa nhập hơn ở từng cái buổi tiệc? Tại vì thiệt ra mình cũng hông phải là một cái người nó quá là trầm lắng đâu, nhưng mà khi đến đám đám đông là mình vậy đó.
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm, đó. Đúng rồi, là thấy lạc lõng, đúng hông? <laughs> Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Ờ, mình hiểu. <laughs> Ừm. Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Ờ, cái cảm giác mà khi bạn nói là bạn cảm thấy lạc lõng ở những cái buổi tiệc, mà thường là những cái buổi tiệc đó thì thường nó sẽ mang cái khuynh hướng là xã giao ha, tiệc cưới nè, tiệc công ty nè, à, thì kh kiểu như là, bạn sẽ là một cái người, kiểu, như một cái nhân cách khác vậy đó, còn nếu mà ở với những người thân, bạn bè thì có thể là bạn sẽ một người rất là hoạt ngôn, vui vẻ, nhưng mà đến những cái buổi tiệc mà mang tính xã giao thì bạn thấy vô cùng lạc lõng thì dẫn tới là bạn sẽ rất là, ờ, thấy, kiểu như, không muốn xã giao, không muốn bắt chuyện và thậm chí là hông có thích cái bầu không khí mà nó ồn ào như vậy. Ờ, cái cảm giác này là một cái cảm giác rất là bình thường luôn á, và mình nghĩ là, à, chắc là nhiều người, đặc biệt là những cái bạn trẻ thì gặp phải, thành ra nó là nhưng mà cái vấn đề mà mình nghĩ hoàn toàn có thể giải quyết được, là chỉ cần mình ngồi lại đây mình đưa ra vấn đề và mình thử tìm một cái hướng nào đó nó phù hợp, thì bạn đừng có lo quá nha. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, chính xác á! Đúng rồi. Ờ, đúng chính xác! Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Ô kê bạn ơi, bạn nói vậy cái mình mừng quá! <laughs>
<laughs> Ừm, rồi. Mình muốn biết nè, thường á là bạn đi tiệc á thì bạn sẽ đi ví dụ như là, ừm, tiệc công ty đi hay là tiệc cưới á, thì có bao giờ là bạn đi một mình hay là bạn không có đi cùng với ai hông? Hay là bạn cũng sẽ rủ rê thêm một người bạn hoặc là một người đồng nghiệp á, để đi cùng với bạn?
Ừm. Ừm, thực ra như mình nói ha, kiểu là, nó cũng sẽ, ờ, tùy vào cái tính chất của buổi tiệc á. Tức là ví dụ như có một người đi cùng mình á, thì, kiểu là, mình cũng nói chuyện với người đó. Thì mình thấy là ô kê, nó cũng có người thân quen kế bên đi, thì nó sẽ đỡ cái cảm giác á là, <sniffs> ừm, cái sự lẻ loi đó, còn ví dụ như có những cái buổi tiệc mà chỉ đi một mình á
Ừm. Ờ, hiểu. Ừm, ừm, ừm. Ừm.
có những cái buổi tiệc mà mình đi một mình á bạn, thì bạn biết sao hông, những cái buổi tiệc đi một mình thì mình sẽ cảm thấy lạc lõng hơn, tại vì đâu có quen ai đâu. Nên á là mình nghĩ là trả lời cho câu hỏi đó, thì nó sẽ tùy cái tính chất của từng cái buổi tiệc nha. Tức là buổi tiệc nào mà quen nhiều thì có người quen đi cùng, còn có những buổi tiệc vì những mối quan hệ đó giống như bạn nói đó xã giao thì mình đi có mình thôi.
Đúng rồi. <chuckles> Chính xác. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Và thông thường á là thông thường á là nếu mà có bạn bè đi cùng á thì bạn sẽ khác, đúng hông? Bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn, an toàn hơn. Đó, ừm. Rồi, mình hiểu luôn nè. Rồi thì thông thường là cái tần suất những cái buổi tiệc tùng mà bạn phải đi mà, kiểu, như đi xã giao và và không có những cái người thân quen, thân thuộc đi cùng với bạn đó, thì nó bao lâu nó diễn ra 1 lần bạn ha?
Ừm, đó, nó lạc lõng lắm. Đúng, chính xác, đúng rồi, nó nó tự tin hơn. Ừm. Ừm, thực ra thì tần suất nó cũng hông quá nhiều đâu, ví dụ như là, ờ, chủ yếu là rơi vào những cái buổi đám cưới á bạn, đám cưới thì thường là ví dụ như là, ờm, những cái người quen của mình mời đi đám cưới nhưng mà, kiểu như là, họ là những cái mối quan hệ xã hội mà mình bắt buộc mình phải đi thôi. Thì thường đúng rồi đến những cái đám cưới đó thì mình thấy khá là lạc lõng, tại vì hông có quen ai hết, mình vô một cái bàn tiệc đi có 10 người thì trong đó hết 9 người lạ rồi, ờ, đó, thì đó nó lạc lõng đúng không đi là không được tại vì nó là quan hệ rồi.
Ừm, rồi mình hiểu. Bắt buộc phải đi, đúng hông? Ừm. Ừm. <laughs> Hiểu hiểu, nhưng mà không đi là không được đó, kiểu như là cấp trên hoặc là, ừm, đối tác rồi gì đó người ta mời, người ta quý người ta mời, ừm, mình hiểu luôn nè. Rồi thì khi mà tới những cái buổi tiệc mà, kiểu như, bạn không có quen biết ai đó mà bạn cảm thấy lạc lõng á, thì bạn thường là sẽ cố gắng bắt chuyện với người ta, hay là bạn sẽ thu mình lại, bạn ngồi một góc, bạn thường hay chọn cái cách nào?
Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Ừm, chính xác vậy đó bạn. Ừm. <laughs> Hông, mình hông có quen ai nên mình sẽ không có nói chuyện đâu, mình rất là ngại á, tại vì mình đâu có quen họ đâu mình bắt chuyện. Mình thì, ừm, là một người vừa chủ động, vừa thụ động á, tức là đối với những người quen thì mình sẽ rất là chủ động nha, nhưng đối với người lạ thì mình sẽ lại thụ động. Tức là đối với người lạ thì mình, kiểu, sẽ không có trao đổi hay nói chuyện gì nhiều, mà mình chỉ đơn giản là ừ, vậy thôi đó, kiểu là, ừm, đơn giản là mạnh mạnh mạnh ai nấy ngồi. Tức là họ ngồi trong bàn tiệc, họ làm gì mình cũng hông quan tâm, thì mình chỉ lo mình tập trung đến cái mối quan hệ của mình, ví dụ như cô dâu, chú rể ở trên bàn tiệc thôi. Đó, chứ còn thực ra nếu mà đối với người quen thì thôi là mình là người nói nói mình nói nói nói quá trời nói rồi, ờ, tại vì người lạ thì, ừm, ngại tại vì mình nghĩ là mình nói chuyện với họ xong lát cũng đâu có làm quen gì đâu mà nói chuyện làm gì, đó, nghĩ vậy đó, ừm.
Ừm, mình hiểu. Ừm. <laughs> Đúng, đúng, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm, ừm, ừm, ừm. <laughs> Mình hiểu luôn, ừm. Ừm, mình hiểu rồi nè. Ừm, ngoài những cái bữa tiệc cưới ra thì bạn có bao giờ tham gia như vào những cái bữa tiệc mà của công ty là, kiểu như là, ưm, phải, a, ưm, à, xã giao ngay tại công ty nè? Mình hiểu là ví dụ như mặc dù là công ty, nhưng mà đôi khi là có những cái mối quan hệ mà trong cái tiệc công ty đó thì thật ra mình cũng tới để mình góp mặt vì công ty nó yêu cầu mình tới thôi, thì đối với những cái mối quan hệ mà thiên về công việc như vậy thì bạn có cùng cái cảm giác là lạc lõng hay không, hay là giống như, kiểu như, bạn sẽ khác?
Ừm. Đúng. Đúng, chính xác, chính xác. Ừm, đó. Thực ra là mình cũng đã đi dự rất là nhiều, ừ, những cái buổi tiệc công ty đặc biệt cuối năm, bạn biết hông, công ty thường hay có những cái buổi, gọi là, diê e bạt ty, tiệc tất niên á, ví dụ như mà mình ngồi chung với team của mình thì nó bình thường nhưng mà bạn biết cái cảm giác khi mà một lát mọi người tán ra mọi người đi giao lưu á, thì mình lại có cảm giác rất là lạc lõng. Tại vì mình, ừm, thường thì mình rất là ngại trong cái việc cầm cái ly đi mời người khác giao lưu, mình hông biết lý do vì sao mình có những cái cảm xúc đó nữa? Ờ, nên là n mà nếu mình không làm như vậy thì người ta nói là "Ờ, sao bạn này không có hòa nhập, không có thân thiện với mọi người?" Nhưng mà thiệt ra là, ừm, ở sâu trong tâm trí của mình mình cảm thấy rất là khó để mình có thể là ờ, mình thấy rất là khó để mình làm những cái điều đó bạn, chứ thực ra, ưm, không phải là, ừm, mình hông muốn làm đâu. Còn ví dụ như mà trong team của mình thì mình quen rồi thì nó lại khá là thoải mái đó, nên, kiểu, là thường thì mình thấy là chắc có thể một phần từ tâm lý của mình là ngại, đối với những người lạ thì mình ngại, nghĩ vậy.
Đúng rồi, chính xác. Ưm, ừm, đó. <sneezes> Ừm. À, từng rồi. Ừm, ừm. Ừm. Không thích, đúng hông? Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Rồi, thì thật ra nó là cái, ưm, cái câu chuyện của bạn chia sẻ xong á thì mình có thể, ờ, nhận định như thế này, đối với lại những người mà thân quen, bạn bè thân thiết hoặc gia đình á, thì mình tin rằng bạn là một người rất là hoạt ngôn luôn á, chứ hông phải là một cái người mà, kiểu như là, hướng nội hay là là thu mình lại đâu. Nhưng mà cảm giác là khi đặt bạn vào những cái môi trường mà nó không có người thân quen hoặc là những cái mối quan hệ nó chỉ ở mức, gọi là, xã giao á, thì cảm giác là bạn không phải là một cái người thích, ờ, khởi xướng lên những cái cuộc nói chuyện và cũng không có thích là hòa nhập vào những cái mối quan hệ mà mà, kiểu như, nó nó mới mới lạ á, đó, thì mình cảm giác bạn là như vậy đó. Ừm, mình hiểu vấn đề của bạn rồi nè, thì bây giờ á, ừm, mình có thể gợi ý một vài cái, a, gọi là, một cái mẹo nhỏ để mà khi mà bạn gặp trong những cái tình huống như vậy bạn thử áp dụng thử nha. Ừm. Rồi, bây giờ đối với lại những cái mối mà, à, gọi là, những bữa tiệc đi, nó, ở, mang tính chất, gọi là, xã giao và bạn biết rằng chắc chắn khi tới đó bạn sẽ có một cái sự lạc lõng, thì mình nghĩ là bạn thử cân nhắc theo cái phương án sau, hãy chọn lọc lại và hãy đến chọn đến những cái mối quan hệ mà những bữa tiệc mà thật sự bạn cần phải đến dù bạn biết nó là xã giao. Ví dụ như là của đối tác làm ăn nè, ờ, ví dụ như là của cấp trên, một người anh lớn nhưng mà họ quý bạn và họ chỉ mời bạn thôi, tới một cái buổi tiệc tân gia hay cái gì đó mà họ không mời những người đồng nghiệp khác, thì mình nghĩ dù là mình biết là nó sẽ xã giao đó nhưng mà, ừm, những người đó rất là cần thiết cho công việc và cuộc sống của mình thì bạn hãy tới, đó. Còn nếu những mối quan hệ mà ở tính chất xã giao nhưng mà thực ra là đi cũng được, không đi cũng hông sao, thì mình có thể là mình chọn cái cách khác là mình sẽ gửi quà rồi mình nhắn hoặc là mình gọi điện mình gửi một cái lời, đó, chúc mừng, cảm ơn gì đó, thì mình sẽ thấy nó vẫn giữ được cái sự thân thiết và nó đảm bảo rằng bạn sẽ không cảm thấy là lạc lõng, khó chịu ở giữa buổi tiệc này. Thì bạn thấy cái phương án này hợp lý hông bạn ha?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Vậy hả? Đúng rồi. Đó đó đúng rồi chính xác, kiểu vậy, ừm. OK nè. Ừm. OK luôn. Ừm. Ồ, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. OK. Ừm. À, hợp lý. Ừm. Đúng rồi. Ê, đúng rồi đó mình thấy khá h hợp lý nha, tại vì hồi trước giờ bạn biết sao hông? Tánh mình á thì cũng rất là cả nể, ờ, mình nghĩ là, ừ, cứ đi thôi, thực ra mình cũng hông thích. Thực ra như bạn nói mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc mình chắt lọc những cái nào mà mình muốn đi, những cái nào mà mình có thể không đi nhưng mà mình vẫn gửi quà, mình vẫn gửi, ờ, thiệp thì nó vẫn đúng cái trách nhiệm của cái người mời mà. Đó, đó, hèn chi trước giờ mình cứ, ờ, cả nể mình ngại, rồi mình cứ phải <tsk> đi những cái mình không có muốn, nên là mình nghĩ là, ừm, ô kê mình thấy cái giải pháp của bạn khá là hay rồi mình sẽ áp dụng trong thời gian sắp tới, chỉ đi những cái nào mình thiệt sự cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hòa nhập được thôi.
Ừm. <sneezes> Đúng rồi, xác, ừm. Đúng rồi. Phải tới, ừm. <laughs> Rồi. Đúng rồi. Ừm, ngoài ra đó, đối với lại những cái buổi tiệc mà giống như mình nói là bắt buộc bạn phải đi á, mà hông có bạn bè bạn cùng đó nha, thì mình nghĩ là bạn nên có một cái sự chuẩn bị ở nhà. Ví dụ như bạn biết là tới đó thì có một mình mình nè, và cũng hông có bạn bè hay đồng nghiệp gì đó thân quen. Thì bạn, ừm, hãy thử đặt ra cho mình một cái KPI là tới đó ngày hôm đó mình sẽ bắt chuyện với 2 người bạn mới. Thì bạn sẽ chuẩn bị trước nè. Mở đầu bằng những câu hỏi đơn giản hoặc là chuẩn bị một cái sự, gọi là, khen ngợi gì đó nhỏ nhỏ. Hoặc là một cái gì đó, một cái tìm một cái chủ đề chung gì mà những cái người khách ở trong buổi tiệc đó chắc chắn họ sẽ có điểm chung với bạn. Thì bạn sẽ chuẩn bị trước để khi mà bạn tới, thì bạn đặt ra cho mình một cái, gọi là, nhiệm vụ là có thể hôm nay mình sẽ bắt chuyện với 1 đến 2 người bạn mới. Thì bạn sẽ ừm, sử dụng những cái chủ đề mà mình đã chuẩn bị sẵn đó để mà mình bắt chuyện. Thì mình nghĩ là có một cái mục tiêu rõ ràng và một cái sự chuẩn bị rõ ràng như vậy á, thì khi bạn tới buổi tiệc đối với một tâm thế là bạn là người chủ động. Và bạn sẽ cảm thấy là, ờ, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng đơn giản. Và biết đâu là khi mà bạn gặp được những người mới mà nói chuyện có nhiều điểm chung hợp cạ, thì bạn sẽ cảm thấy là đỡ lạc lõng hơn và buổi tiệc nó sẽ vui vẻ hơn. Bạn xem thử cách này nha. Ừm, ừm.
Ồ! Hợp lý, hợp lý. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hợp lý, <laughs> hợp lý nha. Thực ra thì mình mình bạn nói á, xong mình mới suy nghĩ kỹ lại. Thực ra mình cũng hông phải là người tệ tới mức mà không có, ừm, làm quen được với những cái người bạn mới đâu. Thực ra nếu mà mình muốn á, thì mình sẽ làm cái công việc đó rất là tốt. Tại vì mình tự đánh giá mình cũng là một người giao tiếp khá là tốt. Chẳng qua có thể là giống như bạn nói, trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến cái việc đặt mục tiêu là, ờ, th mình cứ đến đó đi, lỡ mình có thêm những cái mối quan hệ mới, ví dụ trong công việc thì nó cũng tốt mà. Đó, nên là mình nghĩ là qua cái việc nói chuyện với bạn thì mình nghĩ là cái cái việc mà mình sẽ áp dụng cái đặt cái mục tiêu, rồi mình tạo dựng những cái mối quan hệ mới thì <tsk> mình sẽ hoàn toàn rất là vui luôn. Nên là, ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều, thì mình sẽ áp dụng liền ha.
Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Rồi, ngoài ra đó, ví dụ như tới những cái buổi tiệc mà bạn, ừm, bạn biết á, là mình có thể là tương tác với cái người mời, tức là chủ nhà hay như thế nào đó. Ví dụ như sếp bạn mời tới ăn một cái tiệc gì đó ha, thì bạn hãy thử nói là: "Bây giờ là anh có cái nhiệm vụ gì hông, em phụ cho một tay nè." Thì bạn hãy đặt cho mình nhận một cái nhiệm vụ gì đó trong cái bữa tiệc đó để bạn phụ giúp người ta, bạn thấy mình có những cái công việc để mình hỗ trợ, ờ, kiểu như vậy đó. Thì <sniffs> khi tới đó bạn sẽ cảm thấy là bạn có nhiệm vụ và bạn sẽ tương tác với người này người kia trong cái nhiệm vụ mà bạn, ừm, giúp chủ nhà đó. Thì bạn sẽ cảm thấy là thời gian nó trôi qua rất là nhanh và cảm thấy mình hông có phải ngồi chờ lạc lõng như thế này, đó. Thì tự nhiên thấy cái buổi tiệc đó mọi thứ nó cũng sẽ vui vẻ và nó có ý nghĩa hơn. Ngoài ra là còn ghi điểm được với chủ nhà, chủ nhân của bữa tiệc nữa chứ. Ừ, thì bạn thấy những cái cách này nó hợp nó bạn cứ thể áp dụng nha! Ừm.
Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Hợp lý! Ừm. À. <laughs> Dễ thương. OK, OK. Đó, thì mình thấy ừm, mình thấy như bạn nói ha, mình tới sớm mình phụ việc này nọ thì cũng là một cách để mình làm quen với mọi người rồi, đúng hông? OK, bạn ơi. Thì mình nghĩ là mình, ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên giá trị ngày hôm nay. Nó khiến cho mình tự tin hơn về mặt giao tiếp nè. Nên là mình nghĩ là chắc trong những cái buổi tiệc ở thời gian tới thì chắc là mình sẽ không có còn bị lạc lõng nữa đâu. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên bổ ích ngày hôm nay nha!
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình, ừm, cũng chúc bạn sớm tìm thấy được những cái niềm vui, những sự tự tin khi tham gia những buổi tiệc như vậy nha!
Ừm, OK. Cảm ơn bạn nhiều nha! Bye bye.